ह नहीं-नहीं। देखिए, हर बार तो मैं अपने शौक को पूरा तो नहीं कर सकता हूँ, कहीं न कहीं हमें बजट देखकर चलना पड़ता है। मगर हाँ, अ, कभी-कभी क्या होता है ना कि जब किसी चीज़ को करने का अत्यंत मन होता है हमें, तो हमें मन को मारना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम पैसे कमा रहे हैं, तो हम इसीलिए कमा रहे हैं कि हम अपने जीवन को अच्छे से बीत अ, व्यतीत कर पाएँ। तो इसीलिए अगर मुझे किसी चीज़ को करने का बड़ा मन है या कोई ऐसा शौक है, जैसे मान लीजिए गिटार सीखना अ, तो मैं गिटार खरीदूँगा। भले से थोड़ा टाइम लग जाए तो मैं उसे खरीदूँगा। हाँ जी।
हुँ। अ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। अ, हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा! ओह! जी, जी बिल्कुल। मतलब आप गिटार भी अच्छे से बजा लेते हैं, ऐसा?
हाँ जी। जी, जी, जी।
हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया है चलिए और मैं मुझे एक और प्रश्न है जैसे, आप सबसे पहली प्राथमिकता किसे देते हैं जैसे राशन-पानी वग़ैरह ये तो हो गया, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पैसों की बचत करने के मामले में सबसे पहले उसे ऊपर रखते हो?
हाँ, हाँ। जी, वो होगा स्वास्थ्य, है ना? स्वास्थ्य के लिए भी पैसों की बचत करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी आपदा कब आ जाए वो आपको कभी पता नहीं रहता। तो इसीलिए उस मायने में मैं सोचता हूँ कि पैसों को बचाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस आप अपने आगे आने वाले समय के लिए पैसे बचा पाएँगे, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए।
हुँ, हुँ। जी। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छी बात है ये तो। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप बोल रहे हो मुझे लगता है आप अपने स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा मतलब <chuckles> पज़ेसिव हो, है ना, ऐसा है?

हाँ, मैंने माँगा अब अगर-अगर उससे नहीं मिला तो फिर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। उस चीज़ को अब अब जो चीज़ जा चुकी है, उस चीज़ को मैं कैसे ही उसे वापस ला सकता हूँ, अगर उसको देने का ही मन ना हो। कहीं न कहीं ये मन की भी तो बात हो जाती है ना? जी।
हम्म। बिल हुँ। पर और कभी ऐसा कुछ हुआ आपके जीवन में जहाँ पे आपने कोई चीज़ ले ली, पैसे खर्च कर दिए, जैसे अगर आपको कुछ अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए थे, ब्रांडेड शूज़ चाहिए थे, कुछ भी आप ले लो है ना, वहाँ पे बाद में आपको पछतावा हुआ की अरे यार, ये तो मेरे पैसे तो पानी में चले गए हैं?
हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अ, <laughs> अगर मैं बताऊँ, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अ, लगता है बुरा। एक मुझे बीच में फुटबॉल का शौक बड़ा ज़्यादा चढ़ा था, है ना? तो मैं फुटबॉल से अ, काफ़ी अच्छे स्तर तक खेला मैंने, स्टेट लेवल तक खेला, तो वहाँ पे मुझे ना फुटबॉल के जो जूते थे ना उन्हें अ, लेने का बड़ा शौक चढ़ा था। तो उसी को लेने के चक्कर में मुझे एक ऐसे जूते पसंद आए जो कि ₹84,000 के थे और मैंने वो खरीद लिए हाँ, तो वो खरीद लिया मैंने अ, उससे मैंने 5-6 मैचेस खेले और फिर उन्हीं मैचेस में वो गायब हो गए, किसी ने वो कोई उठा ले कर लेकर चला गया क्योंकि आपको भी पता है महँगी चीजें लोगों की नज़र रहती है। उसके बाद मुझे बड़ा पछतावा और पछतावा इस चीज़ का हुआ वो गायब तो हुए, मगर बाद में ये लगा कि ₹84,000 में शायद वैसे, दस बारह जूते आ जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जी, जी।
जी। हाँ। ओ। हुँ, हुँ। अच्छा। ओह बाप रे! <laughs> फिर क्या हुआ वैसे? औ। हम्म। पर ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, वैसे सच में। बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ तो मुझे भी ऐसा दुःख हो रहा है कि अरे यार, अगर मेरे होते तो मैं शायद कबर्ड में छुपा के रख देती पहनती ही नहीं शायद। <laughs>
<chuckles> जी, जी, जी, जी, हाँ जी।
हाँ, जी, जी, बिल्कुल, मतलब अच्छा मतलब अच्छा भी लगा सुनने में की आपने अपनी चीज़ों को खरीद लिया, पर मुझे ये दुःख हुआ जान के कि आपके जूते किसी ने चोरी कर लिए, ये तो बहुत बुरा हुआ वैसे, बिल्कुल, पर कभी ऐसा कोई कोई चीज़ आपके जीवन में आपको अनुभव हुआ, जहाँ पे आपको पैसों का जो तालमेल बिठाना था, वो अच्छे से नहीं हो पाया? कि हाँ, अभी बजट हिल गया है, मैं हिल गया ऐसी परिस्थिति आ गयी कभी?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।

हाँ, देखिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ कमाते हो, तो उसका आप उपयोग अपने खर्चे पे किस तरीके से करते हो? मतलब आप कैसे तय करते हो कि कितना पैसा आप कहाँ पे उपयोग करोगे, आप कुछ ज़रा बताएँगे मुझे?
जी, दरअसल, देखिए पैसा ना कमाया बड़ी मुश्किल से जाता है <chuckles> मगर खर्च बड़ी आसानी से हो जाता है, है ना। तो जब पैसे आने की जो तारीख होती है, उसके पहले ही मैं एक बजट बना लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ कि अपनी सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी यानि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको सबसे उच्च श्रेणी में रखता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है मगर कम है, उन्हें थोड़ा नीचे, और बाकी जो खुद की हाँ जी।
हुँ। हाँ, ये तो सही बात है। जी। हुँ, हुँ। अच्छा! हुँ, हुँ। हुँ। अ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। मतलब आप मुझे बताइए कि आप जैसे बोला कि उच्च श्रेणी की चीज़ें है, उसको पहले रखते हो पैसे में, तो मतलब उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आप शामिल करते हो जो आपकी पहली ज़रूरियात होती है उसमें?
वैसे देखिए, घर का राशन हो गया, बिजली का बिल हो गया, और ट्यूशन फीस या पढ़ाई के खर्चे, या आने-जाने का जो खर्च होता है, उसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ क्योंकि ये खर्चे महीने के तय ही हैं। क्योंकि इनके बिना कहीं न कहीं हमारा जीवन नहीं चल सकता, और इसीलिए मैं इस ने सबसे उच्च दर्जे पे रखता हूँ। जी।
हुँ। अच्छा, जी। हुँ, हुँ। ओह! बिल्कुल। जी, जी, सही बात है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आप 2-3 हिस्सों में पैसे को बाँटते हो, है ना? तो आप फिर उसके अलावा पैसे कहाँ खर्च करते हैं?
हाँ, हाँ।

अ, जैसे देखिए, आजकल ना ये निवेश करना काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है, जिसमें शेयर हो गया जिसे सट्टाबाज़ारी जिसे शेयर बोलते हैं, शेयर मार्केट। उसके अलावा मुझे लगता है ना कि अ, सोने पे आजकल बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। सोना आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिल जा रहा है जो कि ऑनलाइन माध्यम से आप सोना खरीदिए और उसका आराम से उपयोग करिए। है ना? उसको सोने को आप अ, ऑनलाइन माध्यम से खरीद करके उसमें जमा कर सकते हैं। उस पे देखिए, चोरी का भी डर नहीं रहता। है ना? और साथ ही साथ आपका ये निवेश आगे सोने के अ, रेट के साथ बढ़ते चला जाता है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से पैसे बचाकर जो निवेश करना होता है, ज़्यादा उपयोगी होता है। हाँ जी।
हाँ, बिल्कुल, जी, जी, जी। हम्म। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा। जी, जी, जी, बिल्कुल, ये बात तो वैसे मुझे पता नहीं थी। मुझे जान के थोड़ा ऐसा हो लगा कि मैंने मतलब नया सीखा, स सच में मुझे ये नहीं पता था वैसे। मतलब अच्छी बात है कि आप अपने पैसों का बचाव और खर्चा दोनों को देख के अच्छे से तय करके पैसों को मतलब हर जगह पे उपयोग करते हो, है ना? और उसके अलावा कोई अपने अनुभव हैं जीवन में, जहाँ पे आपने मतलब पैसों को साइड में रख दिया हो कि हाँ, चलो अब मतलब सिर्फ पैसे ही बचाने हैं? कहीं बारी आपने कंप्रोमाइज़ करा कोई चीज़ों को लेके?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, जी, जी। अ, देखिए जैसे कभी-कभी अ, क्या होता है ना कि अ, कुछ जगहों पर जाने काफ़ी मन करता है, है ना? कहीं ज अ, घूमने का काफ़ी ज़्यादा मन करता है कभी-कभी, है ना? मगर उस समय पे भी मैं अ, क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि अगर मेरी अ, धनराशि पर्याप्त है कि नहीं। अगर मैं पर्याप्त होता भी हूँ ना त तब भी कभी-कभी उन चीज़ों को टाल देता हूँ। मुझे लगता है कि शायद पैसे बचाना मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा, इसलिए कहीं-कहीं व एक ऐसे ही पल पे मैंने अ, अपने पैसे को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा था। ओ उम्स घूमने के लिए मैंने अ, वो अ, कंप्रोमाइज़ कर दिया था। हाँ जी।
जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल। सही बात है, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, चलिए जी, तो मुझे आपने जो-जो चीज़ें बताई ना, वो सुन के अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे से पैसे का इस्तेमाल करते हो, खर्च करते हो। बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मुझे मिल गया। तो आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, बिल्कुल।
हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, जी। जी, जी, जी। जी, मुझे भी बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ फिर से बात होगी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, ज़रूर-ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।